Uy, totoo pero nagiging crispy lalo 'no?
Oh ayan, k da dahil nabanggit mo ang crispy yun, crispy pata di ba alam naman natin talagang
Uy, ay! For the win! Ta tapos may suka na may ano, sibuyas at pipino, ay tapos ng laban. <laughs>
Oh, 'di ba? Hmm, <laughs> hindi nga lang ako ano masyadong masuka ano hindi ako maano sa 'pag yung maamoy at saka maasim.
Suka. Pero okey na yung ano, crispy pata talaga na alam mo yung malambot malutong 'di ba? Sarap.
Oo. Ayun ba yan, yung mga pagkain masarap kaya lang hindi naman siya malusog eh, ke 'di ba? Hindi pang ano, mamantika, ganyan.
<laughs> Kaya nga 'di mabubuti sa kalusugan. Totoo.
<chuckles> Oo, alam mo napansin, 'di ba? sa pagkaing Pinoy?
Mm.